كُنت عايز أسألِك، أعتقد في موضوع مهم جدًا اللي هو إ إزاي آآ، تقدري تعملي التوازن ما بين احترام العيلة، واحترام الأب والأم والكبير، وفي نفس الوقت حقِّك أنتِ في الاختيار واتخاذ القرارات آآ، المؤثِّرة في حياتِك يعني؟
هاقول لك، بصراحة يعني أنا زمان، يعني من كام سنة كده، أنا ما كنُتش باعمل الحاجات دي، ما كُنتش باوازن لا بين احترام ولا حقي في الاختيار، كنت بم بامشي بالعِند. يعني كنت باشوف إن أي حاجة بيقولوا لي عليها لازم أعاند فيها خلاص، طالما هي مش عاجباني هاعاند وهاعملها في الآخر. فيعني مثلًا صحابي، مامتي ساعات كانت تقول لي مثلًا في ناس من صحابي مش المفروض إن أنا أمشي معاهم، أو إن أنا أصاحبهم. أنا كنت باقعُد أقول لها: "لأ، دي حياتي الشخصية، ودوُل صحابي أنا وما أعرفش إيه وأنا باحبهم وادّيني سبب." فهي كانت تقول: "مش مريحينّي. مش حاسة إن هُم شبهِك." فأنا كنت باحس إن
أومّال بتعمِلي إيه؟ إمم. أيوه. آه، تحسّي إن ده مش سبب ممسوك يعني أو
بالضبط آه، كنت باحس إن ده مش مُبرر بصراحة فكُنت باعاند. أي نعم أنا خدت على دماغي في الآخر وهي كانت صح في الأول بس
<chuckles> آه، يعني بالتجربة، والتجربة ال الصعبة يعني. اهم.
بالضبط. أنا كنت شايفة كده، وفي الآخر بقى اللي هي تيجي تقول لي: "طب، ما أنا قُلت لِك، طب، مش أنا قٌلت لِك." فاللي هو ماشي ما عادي جرّبت و ولقيت إن أنتم كان عندكم حق، فعادي ما فيش مشكلة. نفس الموضوع يعني جه مع ح مع موضوع الجامعة. أنا أهلي
آه، إنّك تخ تختاري تخصُّصِك وكِده؟ والّا والّا حاجة تانية يعني؟ إمم.
الجامعة نفسها. أنا كنت عايزة إن أنا أهلي كانوا عايزينّي أدخل الجامعة في بلد غريبة غير بلدي أصلًا، أنا كنت خلاص بدأت الجامعة في بلدي، بس هُم قرروا يستقروا برّه مصر، فبصراحة، أنا كنت متعلّقة بصُحابي، كنت متعلّقة بجامعتي، ما كنتش عايزة أسيبها. هُم كانوا عايزينّي إن أنا أروح سنة و وإن أنا كمان أدرس سنة كمان لغة آآ، يعني سنة تبقى تجريبية كده.
آه، تمام. حلو الكلام. يعني هتتأخّري سنتين مثلًا والّا حاجة عن دراستِك أو
بالضبط، آه. فأنا ما كُنتش موافقة طبعًا، وقُلت لأ، وعانِدت لحد ما مشِّيت كلامي في الآخر، اللي هو دي حياتي أنا برضه. يعني سواء كان تعليم ده برضه حياتي، أنا اللي هامُرّ بالتجربة دي وأنا اللي هاعيشها، أصلً أنا هاجي عندك أعمل إيه؟ إمم.
مفهوم، أيوه. آه، و وهابدأ من الصفر و وس علاقات وأصدقاء ولغة ومشاك طيب، أ أ ماشي، أنا متفهم أو أو مثلًا أقدر أفهم أسبابِك ت لكن لمّا التجربة دي تمِّت، وأخدتِ ال الدراسة بتاعتِك، هل أنتِ راضية عن القرار ده وحاسّة إنّه تمام؟ والّا زي مثلًا نفس موضوع صاحباتِك، ومامتِك كان معاها حق وعرفتِ بالتجربة الصعبة؟

أنتِ آآ، آآ، أنتِ امم طيب، مش خايفة مثلًا أو حتى في ال أنتِ عندِك خبرة أكيد في الموضوع ده، إنِك آآ، قرار و2 و3 ومرَّة و2 و3 و وبت زي ما أنتِ بتقولي، يعني أنا هاستخدِم كلمة بتعاندي وبعدين تعملي اللي أنتِ عايزاه، هل ما حصَلش توتُّر في العلاقة بينكم، زِعلوا بتاع ما يعني ما حسّيتيش إنه ندِمتِ إنه لأ، يا ريتني ما كنتش عملت كده أو كذا؟
بصراحة لمّا باحس إن أنا فعلًا فشَلت في الحاجة اللي أنا عاندت فيها دي وكان معاهم حق باندَم. باحس إن هو طَب ما هُم أهلنا، طَب ما هُم عَندهم حق، يعني هُم أكبر بالضبط.
<laughs> طب لو نجَحتِ طيب، نجَحتِ بس هُم زعِلوا برضه يعني، طَب افرضي نجحتِ زي الجامعة كده؟
لأ ما لأ خ <chuckles> باحاول أراضيهم بصراحة وباقول لهم إن اللي أنا عملته ده صح من ناحية كلّ حاجة، أنا كده مرتاحة نفسيًا، الموضوع ده فادني فعلًا وحاسّة إن أنا كده مبسوطة، فباحاول إن أنا أقنِعهم برأيي بده. وبعدين عملت معاهم إتّفاق، مثلًا أنا هاسمَع كلامكم في كلّ حاجة، بجد أي حاجة أنتم هتقولوا لي عليها أنا هاسمَعها عادي وهاتناقش معاكم فيها إلّا مثلًا إيه، شُغلي، حياتي الدراسية أو مثلًا التعليم والجواز. ال3 حاجات دُول هنتناقش ويعني هاسمَع منكم لو أنتم شايفين حاجة معيّنة أنا مش شايفاها، هاسمَعها وهاخد برأيكم وهاشوف مناسِب والّا لأ، بس لو مش مناسبني وأنا مش مقتنعة أنا هاعمل اللي أنا عايزاه. فوصَلنا لل
إمم. حلو. <laughs> آه. آه طَب هو هو فاضِل إيه تاني يعني؟ هو تقريبًا دي الأمور ال المهمة والّا لأ، لأ، أعتقد لأ، الحياة مليانة قرارات تانية لكن دي حاجات مفصليّة أوي يعني وكبيرة أوي.
بالضبط، يعني في في حاجات كتيرة أوي، لِبس، سفر، ما أعرَفش إيه، خروجات معيّنة، هاسمَع رأيهم في أي حاجة، صحاب، هاسمَع رأيكم في الصحاب عادي، إنما فكرة حياتي الشخصية، الشخص اللي أنا هاتجوّزه مثلًا أو فترة الجواز نفْسها
أيوه صح. دي حاجة كبيرة أوي دي. آه.